Allora, ti andrebbe di raccontarmi se hai un un capo, un pezzo del tuo guardaroba che, ehm, racconta in qualche modo la tua storia?
Sì, certamente, ehm, <smacks lips> se apro l'armadio, ehm, io comunque non sono una persona che ha un guardaroba, diciamo, numeroso, ehm, da questo punto di vista, però, ehm, sono s sono amante delle giacche un po' vintage. Ehm, s sì, che raccontano, ehm, un periodo della mia vita, diciamo, a cavallo tra i tra i 30 e i 40 anni. <smacks lips> Dove ero solito andare a a comprare queste giacche, in un negozio a Milano, in centro, che che vende vestiti usati anni '70.
Okay. Ah. Particolari, insomma. Okay.